Assolutamente sì, mi sa che anche più tardi l'ascolterò nuovamente perché forse ne ho bisogno. <chuckles>
<chuckles> Certo, magari ti dà quel quella chiave di lettura in più, oppure riesci a cogliere quel punto che non avevi colto alla centesima volta che l'ascolti. <chuckles>
Certo, certo, bra eh non c'è è come se fosse sempre la prima volta, quand quando l'ascolto, appunto.
Sì, sì, sì. Quindi quand'è quanto tempo fa l'hai scoperto quest'album? All'incirca
Saranno 10-12 anni fa? Oh ai anzi no, 10 anni dai, facciamo, più o meno.
Ah cavolo. Incredibile. Son tanti 10 anni, cavolo. E e e l'ascolti ancora oggi abbastanza re con cioè con regolarità comunque?
Beh, dipende dai momenti che ho, cioè se sto male sì, perché è un album molto intimo, molto personale, molto
Okay. Sì.
Mhmm, v mhmm, diciamo mi fa accedere a dei sentimenti molto vulnerabili, quindi, mhmm, ecco mi auguro di ascol di ascoltarla <chuckles> poche volt esatto.
Mh. Mh-mh mh. Certo. Il meno possibile, è chiaro, ah, beh sì, certo.
Però, quando sarà
Chiaro. È la tua, diciamo, è la tua medicina in qualche modo.
ne sarò fiero e grato. Bravissimo, esatto. La mia medicina
Capisco. Interessante. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Certo, capisco capisco perfettamente. E, mhmm, ma invece, mhmm, ti rivedi un po' in lui, quindi in Gemitaiz, come come autore, come artista? O mi hai detto che prendi molta ispirazione da lui, ma, mhmm, ti senti anche vicino a lui come anche, ehm, in qualche modo vita? Nel senso, uhm, sensazioni, momenti vissuti, pensieri, credenze, cioè ti senti vicino a lui sotto que sotto questi punti di vi sotto questi aspetti, ecco?
fonica e musicale, esatto. <chuckles>